Dome?
Dome, oo, parang isang glass dome yun ang sabi, doon sa Bible verse na nakalagay sa merong fa ano yun, firmament. 'Yon, firmament. Meron daw firmament base doon sa Bible verse, doon sa nakita ko sa isang, ah, video na yun daw yung, ah, para bang tombstone nung astronaut, astronaut 'yon.
Ah. Hmm. Ay, ang galing mo ha, ang galing mong mag-research 'di ba. Parang, ah, kung ano 'yong nacur I mean kung ano 'yong naka-caught ng attention mo talagang, um, sinasaliksik mo 'di ba, para ano, para merong evidence or kung ano man yung ano. Parang 'di ba siyempre hindi naman talaga tayo maniniwala lang basta-basta dun sa ano, sa sa sa ganda rin ng teknolohiya ngayon 'di ba.
Mm. Ay oo. Oo, tsaka yung mm, 'tsaka kumbaga para bang pa'no mo malalaman talaga yung ano, yung ta isang tunay na na mga bilyon-bilyon years na sinasabi 'di ba?
Mhm, mga theories.
Oo, yung mga theories, yung mga pag-aaral parang hindi mo rin masabi kasi kumbaga parang siyempre may mga flaws 'yang mga 'yan. Kaya kumbaga parang 'pag sinabi eto yung era nung dinosaur, ilang bilyon years 'yan nakakaraan mga ganoon 'di ba? Kumbaga para bang hindi mo masasabi na eksaktong-eksakto yung date.
Mm. Mm. Accurate yung date, oo, kasi dati wala naman talagang wala pa naman talagang calendar dati so, papaano nila nabilang, tama ba? Ayan, oo nga naman, oo nga ako din na-curious ako dun sa mga pinagsasabi mo 'di ba. <chuckles> Parang gusto ko nalang din mag-research ng mga ano, oo nga gusto ko nalang din maging curious sa mga bagay-bagay. <laughs>
Mm. Mm, totoo yun. <chuckles> <laughs> Mm, try mo kasi, try mo hanapin mo firmament. <chuckles>
Firmament, sige hahanapin ko 'yan at maraming salamat dun sa pagbabahagi mo, dun sa mga naging curious ka 'di ba at pagre-research mo, ayan. Mag-usap tayo ulit, mag-iingat ka. More research to come. <laughs>
Mm. Ay, oo naman. Mm. Walang anuman, maraming salamat din sayo at paalam.